Mhm.
Ähm, wenn dann halt auch was Herzhaftes, aber da bin ich dann eher die Person, die sagt: „Oh ja, ich, hm, würde jetzt gerne noch 'n bisschen was snacken“ und dann guckt er mich eher so an und sagt: „Ja, muss das denn jetzt sein? Meinst du wirklich, das tut deinem Bauch gut?“ Weil ich halt dann auch immer Bauchschmerzen kriege, weil ich dann auch nicht aufhören kann und dann hat man immer so auch dieses schlechtes Gewissen. Deswegen, sobald er mal abends nicht da ist, werden die Chipstüten rausgeholt. <laughs>
<sighs> Oh nein. <chuckles> <laughs> Endlich in Ruhe essen. <laughs>
Ja, genau. Keiner, der mich dafür verurteilt. Ich weiß ja selber, dass es mir nicht gut tut, aber manchmal muss das einfach sein.
Mhm, ich kenne das zu gut. Wenn man so 'n stressigen Tag hat und denkt sich einfach nur, ach, zu Hause schön auf der Couch, Film an und dann einfach nur Nachos mit Käsedip ist meine Passion, ne? Also, ich kann nicht ohne. <laughs>
Ja. Ja, genau, so was. Ja, und mit 'ner Laktoseintoleranz ist das halt immer 'n bisschen schwierig, aber manchmal muss das halt sein.
Oh ja, okay. Ja, ja da gibt's doch dann noch bestimmt auch Hilfsmittel, oder, tablettenmäßig kannst du vorbeugen. Okay. Okay, ja dann kann man da auch auf jeden Fall Ausnahmen machen. <chuckles>
Ja, ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber ich brauche dann auch kein Abendessen, ne? Dann wenn ich weiß, okay, ich komm erst 19:00 nach Hause, ja, dann mache ich mir die Nachos oder die Chipstüte auf und dann reicht das. <giggles>
Mhm, ich kenne das. Dann denke ich, ich spare dann auch im Kopf. Ich denke mir so: „Jetzt Abendessen und dann noch Chips? Ne, ich mache sofort die Chips.” <chuckles> Sonst, pa
Genau, genau. Haben wir Zeit gespart, haben wir Geld gespart. Man ist glücklich, alles ist gut.
Genau, genau. Ja, genau und, äh, m man muss ja auch abwägen. Wenn ich jetzt Abend esse, dann bin ich hinterher satt und will w womöglich doch nicht die Chips essen. Dann mache ich sofort dann esse ich sofort die Chips, dann habe ich alles.
Ja. Genau, genau, dann haben wir direkt dieses Glücksgefühl und alles ist gut. <giggles>
Genau, sofort glücklich, richtig. Gibt's 'n Getränk, was dabei auf gar keinen Fall fehlen darf, jetzt auch zu deinem Kindheitsgericht oder was auch Einfluss auf deine Stimmung hat?

Mhm.
Und wenn's dann ja, dann passiert das noch so ein zweimal im Jahr, dass er sagt: „Ja, ich habe da mal was ausprobiert, aber das ist nix geworden“ und ich sage: „Ja, n wer hätte damit rechnen können?“
Mhm. <chuckles>
„Die letzten 10 Experimente sind ja auch nix geworden, äh, n na ja, solange es dir Spaß macht, ist ja alles schön.“ <chuckles>
<laughs> <snorts> Eben, darauf kommt's doch an. Welche Jahreszeit hat denn für dich eigentlich das glücklichste Essen? Also, wir haben ja grad schon so über Winter und Plätzchen gesprochen. Wenn ich so darüber nachdenke, dann muss ich tatsächlich immer an den Winter denken und an das ganze Gebäck und, ähm
Ja.
Baumkuchen, Plätzchen und alles, was es so gibt oder aber ich bin auch so 'n bisschen im Zwiespalt mit Ostern. Ostern ist halt auch super lecker, ne?
Oh ja, ja. Ne, ich bin grade bei Herbst, weil meine Mama, äh, hat halt 'nen Garten und da hat sie immer so 5 verschiedene Sorten an Kürbissen.
Mhm. Oh, cool.
Und ich finde so 'ne Kürbissuppe schmeckt halt auch nur im Herbst.
Oh ja, da hast du recht. Da hast du recht.
Hm, das ist so und das dann so einmal im Jahr und das ist dann auch die Zeit, wo ich dann meinen Pumpkin Latte bekomme, und dann ist es schön. <laughs>
Oh ja. <chuckles> Oh ja. Oh ja, das stimmt.
Und da freue ich mich jedes Jahr aufs Neue drauf.
Ja, ja, ne, da gebe ich dir komplett recht. Der Herbst und der Kürbis, das ist einfach einfach auch, weil die so wunderschön aussehen und man daraus auch so leckere Sachen zaubern kann einfach der Pumpkin-Spice-Latte ist auch so lecker. Ich liebe ihn.
Ne, das Ja. Ja, und so im im Schnee brauchst du halt nicht mit 'ner Kürbissuppe um die Ecke kommen bei mir. Also, ne, ich möchte dann gerne, dass da die Blätter grad runterfallen, ich möchte das Gesamtbild dazu. <chuckles>
Ja, ja oder Eintöpfe im Allgemeinen. Also Kürbis auf die 1, aber Eintöpfe im Allgemeinen im Herbst sind auch einfach so lecker und wohltuend. Ich freue mich da richtig drauf. Das ist immer richtig toll. Ne, also Hammer.
Ja. Ja, das stimmt. Ja. Aber das ist ja bald wieder so weit. <chuckles>

Mhm. Ja, da hast du Glück. Meiner wird das meiner isst das nicht. <laughs>
Aber ja. <laughs> Ja, ne, dann muss ich dann eher Angst haben, dass er mir das weg isst. <chuckles>
Ach, Wahnsinn, wahnsinnig.
Wenn das dann irgendwie noch im Kühlschrank ist, weil er hat auch immer so gefühlt das Fünffache von mir auf das Brötchen macht.
Mhm.
Oder er das auch löffeln kann einfach, was ich ja ganz eklig finde, weil ich ja so 'n Konsistenzesser bin.
Hm, mhm, natürlich. <chuckles>
Und dann ist es halt mal schnell ne, so 'ne Avocado ist bei dem halt nix.
Mhm. Ach krass. Ne, also, wenn ich mir manchmal wünschen würde, 'n paar Vitamine in ihn reinzubekommen, <laughs> ist das doch dann eher schwierig.
<laughs> Ja, das Problem haben wir bei Obst, da ist er nicht so
Ah.
Da muss ich dann immer schon die Sachen kaufen und einfach liegen lassen, damit er's dann einfach isst.
Ja. Oder zuschneiden. Also wenn ich jetzt mir 'nen Teller abschneide, ne, dann dann muss ich aber auch wieder aufpassen, dass es weg ist. Also ja, wirklich wirklich. <chuckles> Ja
Ja. <chuckles> Wie Mama früher, wenn man klein war. <laughs> <laughs> Wie witzig. Ja, das kann ich auch mal ausprobieren.
also das hilft und dann, dann siehst du nur so 'ne Hand, die dann so kann ich kann ich auch 'n Stück Apfel haben? Und so: „Ja, natürlich, ist alles gut.“ <laughs> Ist in Ordnung. Wie sieht's denn bei dir aus, kochst du gerne oder isst du lieber?
<chuckles> Na gut, ausnahmsweise. <laughs> <laughs> M m kommt drauf an, ob ich Zeit habe oder nicht. Also, wenn ich Zeit habe, dann kann ich den Prozess des Kochens auch schön zelebrieren.
Mhm.